أحيانًا، ولكن مش دي المشكلة، أنا كنت حصل معايا مرَّتين إن أنا ضبَطت منبِّه ال ال ال Iphone ومش بيشتغَل، بينوَّر الشاشة، بتنوَّر بس كده وخلاص، حاجة غريبة، وكمَّلت نوم طبعًا وصحِيت متأخِّرة، ورُحت للشغل متأخِّر ساعتين تقريبًا في كل مرَّة.
آه. يعني هو كان معمول صامت بقى كده، صح؟
لأ، ما هو أنا برضه قُلت مرَّة كده، لأ، لأ ما كانش صامِت يعني، مش عارِف، ده ممكن
أوكي، يعني صحِيت متأخِّر كام مرَّة كده وما رُحتِش فيهُم الشغل بسبب المنبِّه ما صحَّكِش. إمم.
آه، بسبب المنبِّه فعلًا، فديَّة تفصيلة مهمَّة يعني، ت تخيَّل إن أنا بعد التفصيلة ديَّة أنا بقى في تليفون مخصوص للمنبِّه، إنَّه التليفون ده للمنبِّه بس يعني، حاطِّه بس كده للمنبِّه علشان بس، آه <laughs> ما بي ما بيجلِّيش ده زي ما بنقول، ما ما بيعدِّيش ده، آه، وخلاص. فالمهم طبعًا أنا باصحى آآ ل لدرجة آه، بالمناسبة، لدرجة، في آآ، يمكن أكتر من مرَّتين حتى، ب بس آخِر فو في في آخِر مرَّتين دول قريب جدًا، آخِر مرَّة ال ال المدير بيقول لي: "طيِّب" و وأنا ماشي بقى من الشغل بيقول لي: "حاول تضبُط المنبِّه بقى علشان ما إيه" يعني آه، <chuckles> اللي هو حارِجني. فآه طبعًا
مشكلة دي فعلًا. آه، أكيد طبعًا. آه، ده يصحِّيك بس؟ آه، حاجة كويسة دي. ما طبعًا، ال اللي اتلسَع من الشوربة ينفُخ في الزبادي. آه. ما تأخرش تاني. <laughs> يعني هو بيعمل لك قفشة يعني، قالها بهزار، بس طبعًا مأثرة جواهم يعني.
آه. رسالة طب آه طبعًا، طبعًا.
إمم، إمم، مضبوط.
فطبعًا أنا باصحى بقى ب طبعًا آآ، باخُد دُشي، ب بالبَس، ال الوقت يعني نادرًا لمّا باشرَب حاجة مثلًا سُخنة كده في البداية، آآ
ما بتفطرش الصبح قبل ما تنزل يعني.

آآ، لأ 8 ساعات، آسف لحد الساعة 16:00 أو الساعة 17:00 أنا يمكن أنا آه، لحد الساعة 16:00 أو الساعة 17:00 آه، أنا أوقات بابدأ الشغل 08:00 من 08:00 ل16:00 أو من 09:00 ل17:00
تما آه آه 16:00 17:00 آه آه آه من 08:00 ل16:00 يعني. يفه آه فهمتك.
ده غالب ال ال أوقات الشغل، بس
آآ، بتتغدى في الساعة ال الbreak بقى اللي بتاخدوها في النُصّ دي، ساعة break دي دي اللي بتتغدى فيها وآآ، 45 دقيقة بس، آه، دي بقى بتاعة الغدا وإنك تقعد تتكلم شوية مع الصحاب ومش عارف إيه، الزمايل في الشغل وتناقشوا شوية حاجات كده.
خمس 45 دقيقة، آه. آه، إمم. بالضبط، بالض أها، بالضبط، آآ، باتغدّى وبعد كده باطلع باكمّل. آآ، الساعة 16:00 أو 17:00 بامشي من الشغل طبعًا أوقات بقى هنا بال ال ال الاختلاف بقى ال الروتين بيتغيّر هنا في ال في النقطة دي بقى، أوقات مثلًا باكلّم صحابي إنه ت في تجمُّع والَّا حاجة هنتجمّع، تمام cafe نشرب قهوة نتكلم شوية، مش عارف إيه، ما كانش باروّح باتغدّى آآ
البيت بعيد عن الشغل والَّا قريّب منه؟
آآ، البيت يمكن بعيد مثلًا تقريبيًا كده، ت ت يعني مثلًا 15 كيلو، أو يمكن أقل، ولكن أنا أنا بامشي شوية وبارك لأ باركب مواصلات باركب المترو.
يعني يعني بتركب عربيتك يعني، أو بتركب مواصلات مثلًا؟ آه، بتاخد المترو، آه.

لأ هاقول لك، هاقول لك، ال أ أنا متواجد في في في اليونان، فهُم هنا بيشربوا القهوة آآ، بيقولوا عليها Freddo، Freddo ده اللي هو الice coffee أو ال القهوة المُتلجة مثلًا، القهوة اللي بالتلج.
<clears throat> آه، أيوه فهمتك.
آآ، هي عبارة عن إيه بَقى؟ عبارة عن ال double ال أو اللي هو double shot، double espresso تمام؟ الespresso العادي بس double بالمكنة بتاعة القهوة آه، بعدين بيحطوه على تلج وبيتضرب كده بمضرب، مضرب زي المضرب ده كده أو مضرب قهوة يعني.
آه. بس double آه. آه. آه. مضرب م مضرب كهربا صغيّر كده أومضرب قهوة عادي، آه، آه.
بالضبط، بالض اللي هو بيعمل الFoam ده بس
أ بيعمل foam آه بتاع الNescafé.
أها هو ده، ده ده باختصار شديد، اللي هو ال الice coffee أو الfreddo، يعني مشهورة جدًا، دي دي دي المشروب الرسمي هنا زي الشاي عندنا كده في مصر.
إمم. لأ آه الfreddo آه، آه كويس. إمم.
بس بتو بتكون قوية جدًا صراحةً، آآ، ده بَقى طبعًا م أ اليوم بيبتدي من بعد ال ال ال ال ال الshot بتاع القهوة.
آه. الفطيرة دي وشوية القهوة دول.
آه لأ، هي القهوة ال طبعًا القهوة لو اتشربت، أنا بالنسبة لي لو شربتها قبل الأكْل برضه مش مش هتدي المفعول اللي هو بَعد يعني لو على معدة فاضية لأ ما بتديش، وب طبعًا بتبقى ممكن تبقى تقيلة على المعدة، آه بالضبط. فأنا باخد حاجة وبعديها باشرب القهوة، خلاص اليوم بيبتدي من هنا بَقى، اللي هو الشغل بيقول إيه يا جماعة، وأول ساعتين كده أنا باحاول أستكشف الناس، آه الراجل ده أنا شُفته قبل كده، ده شغال معانا هنا، ام اللي هو مديري أصلًا يعني اللي هو بيتكلم معايا.
إمم. تبقى غلط طبعًا مض مضرة. أكيد طبعًا صح. كويس. <laughs> يعني معنى كده إن أنت إن أنت ل رايح لسه مافوقتش، لسه نايم أساسًا.
آه طبعًا، آه طبعًا، آه طبعًا ال ال القهوة
بتبدأ حياتك، ت بتبدأ حياتك بعد ما بتشرب كوباية القهوة.
بعد ما باشرب القهوة، اللي هو خلاص تمام، اللي هو فاهم أنا باروح الشغل، آآ، ده كذا والمفروض هنعمل كذا و اللي هو أنا باستقبل كلام
آه. ي بتكمّل نومك أول ساعتين.
أنا باستقبل كلام وبس، مش لازم أكون فاهمه، ما بافلترو ما ما ما باعملش تحليل له، تمام، تمام، اللي هو تمام وبس، باخد كلّه تمام، تمام، لحد ما اشرب القهوة واروح وأقول بَقى الكلام على إيه يا جماعة، في إيه؟ أنت كنت بتقول إيه؟ تعالَ كده، أنت المدير هنا تقريبًا؟ آه، تعا أنت كنت عاوز إيه مني حاجة تقريبًا، فهُم خلاص اتعودوا عليَّ، عارفين إن أنا آآ، باهنِّج يعني حتى أو بي بيفتكروا إن أنا بانسى، فبيقولها كده أنت نسيت؟ فتمام أنا بانسى، قُل لي تاني أنت كنت عاوز مني إيه؟ ف بس باخلّص بَقَى طبعًا يومي على ال الساعة 20:00 أو الساعة 21:00، آآ، أوقات وأوقات على حسب ال طبيعة الشغل، أو أو حسب الShift بتاعي، أنا أوقات بابدأ 08:00 وأوقات
آه. أيوه فهمت. <chuckles> آه. آه. هل أنت آآ، شغلك بيبدأ 9:00 ص لحد الساعة 9:00 م؟

آه طبعًا، عندي، آه. ال خلِّيني أقول لك يعني، هو لو كلِّمني مثلًا في وقت ال الشغل، أنا عندي ال الفُرصة إن أنا باخُد حاجة اسمها يعني خروج مُبكِّر، وبامشي س ب طبعًا ب باعلِمهم بالسبب وكده وبامشي، وبرضه لو هو كلِّمني بعد الشغل، فأنا برضه عندي الوقت ال يعني هيكون عندي الوقت إن أنا أرُوح يعني. ف-هالبِّي طبعًا.
آه. آه، يعني بتاخُد permission، أنتَ بتستأذَن ساعة ساعتين، أو ما لو في وسط الشغل، أو لو آخِر اليوم ساعة، ساعتين برضه، وتطلَع، بيبقى في عندك نظام في ال في مش مثلًا كده أنتَ مع نفسَك، تمشي وخلاص، لازم لازم يبقى في حد عارِف. إمم.
آه. لأ طبعّا. بالضبط، هو مش بس حد عارِف، هو أنا لازم باعمل حاجة في الsystem إن أنا آآ، باعمل تسجيل خروج، وما فيش أ أنا ما فيش عندنا اللي هو بارُوح ساعتين وبارجع، لأ خلاص، أنا بامشي، باخُد خروج مُبكِّر.
إمم.
مش باخُد ما مش باستأذن، ما فيش استئذان، لأ، لأنَّه كل حاجة بتبقى system، كل حاجة على النظام. يعني آآ، أنا باعلِم مديري بالemail، أنا كذا، كذا، أنا هامشي آآ، على الساعة الفلانيَّة، ه هامشي عندي ظروف كذا وهامشي. طيِّب هتمشي إمتى؟ هامشي الساعة الفلانيَّة. آآ، طيِب، بتدخل على المنصَّة ال ال ال ال الشركة، بت بتعمل تسجيل خروج في الوقت اللي أنتَ هتخرُج فيه، وبتبعَت أو بتخرُج من النظام اللي إحنا شغَّالين أو أو ال ال ال المنصَّة اللي إحنا بنشتغَل عليها الشغل بتاعنا، خلاص.
آه، نص يوم، بتاع، مش عارف إيه. آه. آه، ما فيش. آه. آه. آه. طَب يعني آآ، بعد ما ب ب بيبقى عندك ال الدنيا كده وشغلك انتظَم وروِّحت وبتاع، في عندك option تاني إنَّك مثلًا آآ، تخرُج ت تشُمّ شويَّة هوا، ترُوح gym ت تقابِل صحاب، تقعد معاهم على الcafé، في الoption ده موجود عندك يعني؟ بتنظِّم بين حياتك وشغلك، والّا كلُّه شغل وشغل وخلاص؟
إمم. لأ طبعًا باخرُج، أنا آآ، لأ، ما ما أقدَرش إن أنا يعني شغل، شغل وخلاص، لأ ما باقدَرش، أنا ي يمكن آخِري 3 أيَّام مثلًا، لو اشتغَلت كتير أو فضَلت باشتغَل باشتغَل، لا خرَجت و لا خرَجت مع أصحابي، ولا خرَجت في أي مكان، ف ما باقدَرش، باحسّ إن أنا
آه.
آآ، مش عارِف، ما باقدَرش، يمكن يمكن ما بارُوحش اليوم الت آه بالضبط، ما ب حتى لو أغ يعني رُحت الشغل غصبًا عنِّي اليوم الرابع، بابقى رايِح ومش مركِّز، و ويمكن باكون حتى أ أ عدواني شويَّة في تعاملي مع ال مع ال زملائي مثل آه، أنا باحس نفْسي كده أوقات كتير، فبالتالي أنا دايمًا باحافظ على حتَّة إنَّه أنا محتاج وقت لنفْسي. دايمًا ب يعني أي أي تحت أي ظرف، أي مشكلة، لو ما أخَدتش وقتي، ما باعرَفش، أنا ما باعرَفش أعمَل
مخنوق، بتحس إن أنتَ بتغرق كده. آه. الزملا وكده، آه. آه. يعني وقت لنفسك لوحدك ت ت تنسجِم فيه مع نفسَك كده وتقعُد براحتك، والّا وقت تقابِل الصحاب وتقعد معاهم؟
وقت لنفْسي. بالضبط.